अ, देखिए फ़िल्मों की अगर अ, बात की जाए तो फ़िल्में देखना तो मुझे लगता है कि हिन्दुस्तान में तो सभी को पसंद है और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जो फ़िल्में नहीं देखता हो। और मैं खुद भी देखिए व्यक्तिगत तौर पे अपनी बात करूँ तो बचपन से बहुत-सी फ़िल्में हम देखते आए हैं और हर प्रकार की फ़िल्में हमने देखी हैं। और खासतौर पे देखिए आपने परिवार का ज़िक्र किया, तो परिवार के साथ तो देखिए अ, बहुत सारी आप चाहें देखिए शुरुआत तो हमारे शोले से सभी की तरह जैसे होती है कि भाई, शोले एक फ़िल्म है और सबसे उससे अ, बड़ी कोई तो कोई फ़िल्म ही नहीं है। उससे शुरुआत होती है और सभी के परिवार में मुझे लगता है कि देखी गई होगी एक साथ, और अब थोड़ा-सा संदर्भ ऐसा हो गया ना कि अब अ, फ़िल्में उस हिसाब से नहीं बनती हैं कि परिवार के साथ देखी जाएँ और बहुत एक बड़ा बदलाव आ गया है। हालाँकि अभी भी आप अगर टीवी देख रहे हैं खासतौर पे, ओटीटी पे भी तो चलिए बाद में आते हैं, लेकिन अगर अ, टीवी पे अगर आप कोई फ़िल्म देख रहे हैं, तो 1-2 फ़िल्में हैं ऐसी कि जो अभी भी अगर आ रही होती हैं तो परिवार में देखी जा सकती हैं, या बड़े चाव से देखते हैं लोग, हमारे जो परिवार में भी। अब उसमें एक तो देखिए ए य फ़िल्म आपने देखा होगा, बहुत आती है, उसका बहुत ट्रोल भी होता है, सूर्यवंशम है एक फ़िल्म हीरा ठाकुर वाली अ, जिसमें वो ज़हर वाली खीर खिला देते हैं वो। तो तो वो फ़िल्म न बहुत देखी जाती है और दूसरी एक आती है कि एक सभी के पेरेंट्स की मुझे लगता है कि एक बड़ी अ, पसंदीदा फ़िल्म है बागबान और हालाँकि उसको बच्चों को साथ में बैठके नहीं देखना चाहिए, नहीं तो बच्चों को अ, बड़ा सुनना भी पड़ता है वो फ़िल्म देखते हुए। अक्सर जितनी बार आती है, उतनी बार अ, मेरे पापा-मम्मी कुछ न कुछ सुनाते ही रहते हैं देख के नहीं तो इस न ऐसी नज़रों से देखते हैं कि भई अ, सामने वाला अ, कि सामने वाला व्यक्ति कहता है कि भई तो इसी वज़ह से मतलब ये 2 फ़िल्में तो ऐसी हैं कि देख लेते हैं हम परिवार के साथ। जी।
ज ज़रूर। सही है। हुँ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। सही कहा आपने। ज़रूर। ठीक है। हाँ। बिल्कुल, सही कहा आपने। हाँ, हाँ, ज़रूर। सही कहा आपने। <chuckles> ज़रूर। बात तो आपकी ठीक है। कि अ, हाँ। सही कहा आपने। तो जैसे परिवार आमतौर पर क्या आप पसंद करते हो देखना आप कॉमेडी, ड्रामा या फिर रोमांस? और कभी-कभी ना जैसे हम हॉरर या फिर थ्रिलर जैसी भी फ़िल्मों को परिवार के साथ देखते हैं, तो क्या ये सुरक्षित है या नहीं?
हाँ। अ, हाँ।

हाँ, बहुत सारी मुझे लगता है कि देखिए, आजकल के व्यस्त माहौल में किसको समय मिलता है कि आप अपने परिवार वालों से बात कर सकें और अच्छे से बैठ के हाल-चाल ले सकें। तो क्या होता है कि जब आप फ़िल्म देख रहे होते हैं ना, तो उसी बहाने कम से कम आप एक-दूसरे के साथ समय तो बिता रहे होते हैं। नहीं तो ज़्यादातर देखा यही जाता है कि हर व्यक्ति तो अपने-अपने फ़ोन में लगा रहता है आजकल। वो पिता जी अपना अलग वो वॉर करा रहे होते हैं, वो रशिया यूक्रेन में और अलग उनकी न्यूज़ चल रही होती है, माता जी का अलग कोई सीरियल चल रहा होता है प पाकिस्तान का कोई और हम और हम तो अपना अलग नेटफ्लिक्स वाले हैं तो अलग उसमें व्यस्त रहते हैं। तो सबकी देखिए सबकी पसंद भी अलग-अलग है और अ, ऐ हर व्यक्ति अलग अपने आप में अलग व्यक्तित्व का होता है। लेकिन जब अ, आप सामूहिक रूप से परिवार में जब आप कोई फ़िल्म बैठ के देखते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है हम एक-दूसरे को समय भी दे पाते हैं उसी बहाने। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा तरीका है। अगर आप अपने परिवार के साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अ, बॉन्डिंग एक करना चाहते हैं तो आप साथ में फ़िल्म देखिए। बड़ा अच्छा तरीका है ये। जी।
ठीक है। <chuckles> सही बात है आपकी। सही कहा आपने। बिल्कुल। ज़रूर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है और मुझे लगता है कि सबके परिवार में हमें थोड़ा समय ऐसा ज़रूर निकालना चाहिए, कि जब हम थोड़ा माता-पिता साथ भी कनेक्ट कर सकें। उनकी पसंद की ही चीज़ों को क्यों ना हम देख लें, लेकिन एक जुड़ाव ज़रूर बन जाता है हमारा इससे। तो चलिए, मुझे आप ये भी बताइए, मे मेरा एक आखरी सवाल है आपसे, कि क्या परिवार में कभी कोई शैक्षिक या फ़िर प्रेरक फ़िल्म आपने देखी है? और वो देखते हुए आपने क्या सीखा या घरवालों का क्या रिएक्शन था उसमें, कुछ इस बारे में बताइए?
हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। अ, हाँ अ, थ्री इडियट्स फ़िल्म मैंने देखी थी घर में और मेरे मम्मी-पापा ने भी देखी थी साथ में। तो हालाँकि उस फ़िल्म को देखने के बाद अ, बड़ा अलग-अलग सबका मत था लेकिन फिर भी 1-2 चीज़ों पे तो अ, सभी ने मतलब उस पे सहमति अपनी जताई कि, "भई, बच्चों को अपने मन की भी करने देनी चाहिए।" अ, इस बात पे थोड़ा-सा पहले मेरे पिताजी को लगा क्योंकि वो शुरुआत में वो उनका भी रवैया वैसा ही था। वो भी उनका भी कहना था कि, "भई, सरकारी नौकरी करनी है तो सरकारी नौकरी करनी है, मेरी तरह।" तो अब अब हाँ, हाँ।
अच्छा। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा। ये तो मुझे लगता है भारत में आधे से ज़्यादा परिवार में यही है कि सरकारी नौकरी ज़रूरी है।
हाँ, बिल्कुल तो ऐसे लोगों को दिखानी चाहिए वो फ़िल्म अ, <chuckles> थ्री इडियट तो ज़रूर दिखानी चाहिए। तो मैंने भी दिखाई इसी तरह यही सोच के दिखाई थी एक प्री-प्लान अ, के ज़रिए मैंने सोचा था कि भई दिखाऊँगा। थोड़ा-सा क्या पता है इनकी सोच में बदलाव हो और कहते हैं ना कि अपनी सोच थोपते हैं बच्चों पे। तो ये चीज़ें क्या पता समझ में आएँ तो कम हो जाएँ, और या क्या पता फिर आने वाली जनरेशन जो हो, उनके ऊपर ना थोपें। तो मैंने दिखाई ये फ़िल्म और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अ, देखिए कुछ असर तो पड़ा ही है उसका और फ़िल्में देखिए फ़िल्में नहीं हैं सिर्फ़ इंडिया में और फ़िल्मों से ना लोगों के इमोशन्स जुड़े होते हैं, भावनाएँ जुड़ी हुई होती हैं। आप देखिए, बॉर्डर फ़िल्म देख के बॉर्डर फ़िल्म देख के लोगों का लड़ने का मन करता है कि पाकिस्तान बॉर्डर पे चले जाएँ। तो सोचिए, फ़िल्में किस हद तक अ, प्रभावित करती हैं इंडियन सोसाइटी को ख़ासतौर पे। जी।
<chuckles> सही कहा आपने। अच्छा। जी, हाँ। ठीक है। ज़रूर। बहुत ही ज़रूरी बात आपने बताई। सही है।